Heeh, jadi cuman ya, selamat pagi, halo, apa kabar, udah deh yang penting ada sapa-sapa manja, asyik. <chuckles>
<chuckles> Iya. Walah, iya. Ini sih, Mbak, kalau saya ingat itu ya kenangan bahagia saya bersama tetangga tuh pas, eee, masih kecil tuh suka main barang pas, eee, SD sih kecilnya, heeh, jadi kayak, eee, dateng kan ke rumah tetangga misalnya namanya Budi ya, "Budi main yuk," gitu, <chuckles> pasti aja ada
Heeh. Oh, iya, bener bener. Heeh. Pasti adiknya Iwan kan? <laughs>
<chuckles> Aku nggak tau ya, soalnya kan, kenapa bud kenapa kenapa adiknya Iwan? Oh ada ya di buku in buku bahasa Indonesia dulu itu ya? Adiknya ya? Oh. <laughs> Aduh, lucu banget emang itu. Mhm, terus biasanya main itu, eee, paling berkesan karena kita tuh, eee, mainnya apa aja yang ada di, eee, di kepala gitu. Kebanyakan tuh tapi mainnya petak umpet. Mbaknya gimana tuh? Biasanya main atau gimana?
Iya iya, kakaknya Wati. <laughs> <chuckles> Iya, betul, mmm. Oh, iya iya, eee, biasanya sih kalau kita main masak-masakan gitu loh, Mbak, tapi ya gitu deh kitanya seneng, mama kita yang marah karena kan tanamannya kita petik-petikin ya, <chuckles> daun-daunnya kan
<chuckles> Oh, iya, bener juga. Heeh heeh.
jadi uang-uangan, nanti ada tanaman yang kayak mangkok malah jadi piring-piringan. <laughs> Habis itu dimarahin.
Iya. <chuckles> Terus, eee, pakai batu gak sih pakai batu gak sih bunganya dibikin pecel-pecelan gitu?
Iya, bener. Iya, betul, itu bahagia banget gak sih sama tetangga tuh bisa dari waktunya jam tidur, kita tidurnya tuh cuman berapa menit gitu kan, abis itu cepet-cepet main. Oh, berjam-jam terus pakai batu, pakai keramik kan, Mbak, kalau ada pecahan keramik dibilang itu hiasan apalah, itu kayak harta-hartaan. Terus tanah liat dibentuk-bentuk, iya kan.
Heeh heeh. <chuckles> Iya, bener. Heeh. <chuckles> Waduh, iya iya, bener bener. Terus, eee, ini gak sih kalau misalnya lagi hujan, eee, hujan-hujanan bareng sih saya ingatnya. Dan, eee, bukan yang lagi deras-derasnya ya tapi ya yang rintik-rintik tapi, eee, sedikit besar sih itu, eee, rame banget itu nari-nari, main-main pakai apa?
Itu seru banget ya. Iya, betul. Heeh, iya. Iya, itu pakai

Mhm mhm, suka kayak ini ya, eee, saling membantu ya, maksudnya kalau misalnya lagi ada duka heeh, kayak gimana?
Jadinya, maksudnya Heeh? Iya, kayak. Heeh, duka atau ada apa, yang menikah misalnya kan. Dia mau pakai, eee, pekarangan dia gitu, tapi kayak kami pekarangannya luas gitu kan, jadi, eee, ijin boleh nggak parkir beberapa motor atau mobil? Oh ya boleh. Kan jadinya ikut, eee, ini ya, saling apa, membantu gitu, terus kalau
Oh, ya ya ya. <laughs> Iya. Saling membantu, iya, betul betul.
mhm, bapak-bapak misalnya ada yang ada yang mau menikah gitu, eee, apa eee, dibantuin untuk buat apa sih, itu tendanya gitu kan, Mbak? Heeh.
Mhm. Tendanya, iya. Tenda, kursi, meja, segala macem itu dibantu ya? Iya, eee, bener bener.
Iya. Iya bener, dari nyusun sampai nyimpunin gitu kan? Itu bener-bener, aku tuh ngerasa waktu kecil tuh kayak, ini lho tetangga tuh kayak keluarga gitu, <laughs> saking akrab deketnya ya.
Heeh, benar. Iya, benar. Karena mereka tuh saling bantu ya, bahu-membahu untuk eee, apa kalau misalnya kayak tadi hajatan tuh kayak, eee, sama-sama merayakan, eee, hajatan atau mungkin pernikahan si, eee, anaknya salah satu tetangga mereka, gitu ya? Mhm, iya sih, saya juga inget sih, Mbak, ada ada tetangga yang hajatan di depan rumah saya, terus, eee, apa minta izin ya, eee, halaman rumah, eee, depannya atau jalan depan rumahnya itu dipakai untuk tenda gitu ya. Terus, eee, memang sih, eee, berisik, tapi kan kita juga ikut, ikut hajatan ya, jadi kita juga ikutan berisik, nyanyi-nyanyi, apa-apa. Terus, eee, terus mereka tuh kayak, eee, apa, kalau misalnya kita ban kita tuh suka bantuin juga dan sama mereka juga diapresiasi balik dengan mmm, apa ya, maksudnya tuh saling menghargai gitu kan, sa eee, suka ngasih makanan gitu. Rame sih, seru banget sih. Heeh, bener bener.
Heeh. Iya, benar. Heeh, betul. Heeh, benar. Heeh. Iya, benar. Iya, betul. Heeh, bener. Betul, kayak ucapan makasihnya gitu ya, heeh. Aku tuh ya, Mbak, sampai punya tetangga, jadi kalau dia panggil mamanya itu ibu, tapi ke mamaku manggil mama dong, sampai waktu itu kita tuh jealous ya, cemburu. Karena, <chuckles> kok dipanggil mama saking akrab deketnya gitu. Jadi, eee, heeh, terus mamamu kan yang sana ya? Terus dia bilang, enggak itu ibu, mamaku yang i mamaku jadinya. Kayak kita yang anak, eee, anak anak kandung gitu kayak, ih kok nambah anak. <laughs> Tapi kan itu sangking akrab dekatnya gitu kan ya, Mbak? Sampai bisa manggil, eee, mama kita tuh ya mama juga gitu. Dan, eee, bener-bener kalau, eee, tetanggaku yang pas persis disebelah rumah ini, yang manggil mama itu, kalau mereka kayak dulu tuh ada apa, eee kedukaan gitu kan.
Mhm mhm. Mhm. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Iya ya? Heeh heeh. <chuckles> Iya iya. <chuckles> Betul, iya. Heeh heeh. Hmm. Betul, mhm mhm. Mhm.